No, no, no, è una mhmm, una specie di riserva naturale che ehm siamo andati a esplorare, ehm, però a metà strada
Okay. Mh-mh. Tipo trekking, quindi, si fa lì diciamo, più o meno? Okay.
Sì, sì, sì, esa però, ecco, a metà strada ci si è guastata l'auto, quindi, abbiamo dovuto chiamare il terra il carro attrezzi, quest'ulteriore spesa l'abbiamo dovuta gestire tutti insieme, giustamente. Abbiamo avuto un notevole rallentamento, infatti, poi, tutto l'abbiamo do
Mamma mia. Okay. Okay. Eh, vabbè perché proprio a livello poi sì, anche proprio logistico, ma pur'io ho perso
Eh, l'abbiamo dovuto fare tutto di corsa. Molti volevano tornare indietro, però, poi, ci siamo fatti un po' forza l'uno con l'altro, ho detto: "Ormai ormai siamo nel ballo insomma finiamo di" Infatti poi siamo rientrati a Palermo che eravamo devastati, eravamo distrutti perché in 1 giorno e mezzo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, e pazienza. Però
Eh. E okay, forza a vicenda. Okay. Beviamo. Eh, ci sta. Eh immagino, immagino. Eh. Inve invece quanti giorni dovevate st cioè, mhmm, 2 giorni, magari pieni? Ah, 3, 3 gior Eh.
Noi dovevamo stare tre sì, 3 giorni pieni, però perché considera che da
Vabbè, per per imprevisti, eh, uno si deve adattare per forza, eh.
Eh. Sì, sì sì. Poi, era la settimana di Ferragosto quindi, prima di trovare l'aiuto necessario abbiamo chiamato i meccanici di mezza Sicilia, ma ovviamente tutti erano chiusi.
Mamma mia. Eh. Immagino. Vabbè, tutti quanti in ferie. Eh, vabbè, ci sta.
Eh. E quindi però ora ne parliamo con
È stato più complicato cioè, la complicazione in un momento, poi, tra l'altro ancora più complicato. Ovviamente si presentano sempre in queste occasioni, tra l'altro, vabbè lasciamo stare.
Eh. E bisogna avere anche la capacità di tener testa, ecco, a quest Sì. Sì, sì, sì, sì.
Sì un po' di sangue freddo, cioè, nel senso perché se ti impanichi, alla fine, no comunque non risolvi niente, quindi adesso punto ti calmi un attimo, e cerchi almeno di trovà 'na soluzione.
No, ma infatti. Assolutamente sì. Non è facile, me ne rendo conto però sicuramente star lì a stressarsi è solamente controproducente. Mh-mh.
No, vabbè, figurati, però È inutile. Sì, guarda, pure io alla fine ho perso tempo perché, ehm, immagina, che il primo giorno stai là nell'aeroporto, fai il recla perdi perdi più tempo. Poi, il giorno dopo da Trapani a Palermo è 1 ora, 1 ora 1 ora andare, 1 ora a venire, per per andare in aeroporto, comunque perdi un'altra mattinata, e vabbè, e che ci vuoi fare però? Perdi ti tip un po' di tempo, però se se poi ti ti mhmm, cioè quel tempo lì, che ti rimane, lo lo passi anche così a pensare sempre a stessa cos è peggio, secondo me.
Ah-ah. Certo. Mh-mh. No, e che senso ha. Allora uno non non viaggia più praticamente, che poi, è, mhmm, la chiave di tutto, secondo me. Ripeto, sì possiamo stare qui a a fare altri hobby, leggere, tutto quello che vuoi, però non, mhmm, ti permettono di avere le stesse esperienze che puoi fare viaggiando, ehm, conoscere persone nuove
Sì. Sì. No. Assolutamente. Ma, pure, sai, a volte è capitato nei film, no, di guardare certi luoghi nei film, poi vai lì, e cioè, e una cosa è vederli, e una cosa è che cioè, vederli da da uno schermo, e una cosa viverli proprio sulla pelle, no, proprio divers
Mh. Sì. Eh, infatti.

Cioè, ve infatti è un mio sogno è New York, chissà com'è. Cioè, è bello dai film, chissà da vicino, capito, New York. Boh.
No, ma infatti. Mh-mh. Eh, New York è una bella 'na bella città ecco da sopratt uhm, eh! Lì bisogna essere predisposti comunque a viaggiare per così tante ore, ehm
È una bella meta secondo m Sì, e quindi lì secondo me gli imprevisti potrebbero sorgere.
Eh lì pure, sì, bisogna partire con consapevolezza e bisogna fare un bel lavoro di testa, però anche io ce l'ho questo desiderio soprattutto durante il periodo o di Natale o di Capodanno.
Quindi Sì, sì. Sì. Eh, vedi? Bellissima. Mamma mia, stupendo. Infatti quest'anno no, perché no non è cosa a livello economico, però in questi anni ci andrò prima o poi.
Ah-ah. No, no, no, te lo auguro e te lo e lo consiglio, così come lo auguro che possa succedere anche per me, perché, secondo me, almeno 1 volta nella vita va vista la grande mela.
Prima o poi ci andrò. <chuckles> Al anche io auguro lo auguro a te stessa guarda. Sì assolutamente. Grazie per la chiacchierata.
Va bene, grazie a te e una buona domenica. A presto, ciao.
E una buona domenica a te. Ciao, ciao.